Ayun, nag
Hi! Hmm. Magandang gabi po.
Kumusta ka?
Okey naman, masaya naman ang araw ko ngayon. <chuckles> Sana ikaw din.
Wa Oo. Okey rin naman ako, masaya rin naman. Pero ano, parang gusto kong bumisita sa isang lugar.
Hmm. Ay, saan yan?
Parang ano, sa Batanes. Pero, may katanungan lang akong ano, eh, nasa isip ko. Okey lang bang itanong ko siya sa'yo?
Siyempre naman, go. Ano ba yan?
Pa'no nakakaapekto yung heograpiya ng Batanes, sa pamumuhay ng mga tao roon, kung may alam ka?
Uy! Interesado ako sa topic na yan, o pag-usapan yung tungkol diyan. Alam mo kasi sa Batanes, napapaligiran sila ng dagat, tas ang layo nila sa Luzon, kaya
Mm. Hmm.
yung kultura nila, hindi gano'n ka nawawala. Hindi kagaya sa'tin dito, ib halo-halo na. Sa kanila, 'di ba, kung makikita mo, meron silang damit na gawa sa ano, tawag dito, yung parang hindi ko alam kung anong dahon 'yon, na sinusuot nila, tapos
Oo. Ah, gano'n ba?
Mhm. Ikaw ano ba 'yung mga alam mo, tungkol sa mga pamumuhay ng mga nakatira sa Batanes?
Ang alam ko malamig dun. <chuckles> Tapos madalas nga lang silang ano, ah, daanan ng bagyo kasi 'di ba nasa ano sila, nakapalibot nga sila sa dagat. Tapos, ayun, alam ko rin na puro bato 'yung mga bahay nila, kasi gawa na rin siguro ng lagi silang nakakaranas ng malakas na bagyo, gano'n.
Oo, um, kumbaga apektado talaga sila. Pero ang ang galing nga eh kasi may alam mo ba may nabasa ko tungkol diyan sa Batanes.
Hmm. Oo.
Ano pala 'yung mga bata diyan, kapag nakapunta na sila halimbawa sa Maynila natatagalan sila bago makabalik, o kaya kung minsan 'di sila nakakabalik. Tapos bawal daw diyan bumili ng lupa, kasi mahal daw. Bawal bumili ng lupa unless makapangasawa ka ng Ivatan, dun ka pa lang puwede bumili ng lupa.
Hmm. Bakit? Ah. Bawal pumunta dun kung wala kang kapamilya o ano?
Hindi, bawal ka lang bumili ng lupa, halimbawa, ako si ano, Manny V, 'di ba, hindi ako papayagan do'n, unless may asawa akong Ivatan. Gano'n nila pinangangalagaan yung ano, na lugar nila, kasi, 'di ba, ang ganda do'n, nakita mo na ba 'yon sa mga social media?
Ah. <laughs> Oh! Oo, ang ganda nga ng lugar nila, parang ano, sagana sila sa likas na yaman, sa mga tanim, gano'n.
Oo, tas ang tahimik, parang magkakakilala siguro sila lahat, 'no, do'n sa isang sa lugar na 'yon. Kasi parang ano, paikot-ikot lang daw sila do'n eh.
<chuckles> Mm.
Ah. Tsaka kaunti lang yung tao. Tapos meron daw do'n ano, yung tindahan na hindi ka mag ano walang nagbabantay. Nasa sa'yo lang kung magbabayad ka, parang honesty store. Ayun.
Tama. Hmm. Ah, pero meron namang mga turista do'n, puwede naman, pinapayagan naman nila?
Opo, sabi, madami naman daw lang nagpupunta, 'di ba, dati wala do'ng hotel, ngayon meron ng mga hotels do'n.
Oh, wow! Mm, pero nakakatuwa 'no, kasi kahit na marami silang nararanasang mga bagyo, ganyan, eh, natuto silang mag-adapt dito, 'di ba, katulad no'ng, 'yon nga, yung mga nagkaroon ng mga bato na bahay.
Oo nga eh, kasi 'yon nga, eh, kung 'di ba, paano daw ba naaapektuhan ng bagyo at malalakas na hangin, yung kabuhayan nila, saka yung kaligtasan nila do'n? Ayun, naggawa sila ng, ah, bahay na bato, para kung malakas man yung ulan, hindi sila gano'n ka si kung masisira, yung mga bahay nila. Tsaka, ay inaalagaan din nila yung mga kalikasan. Hindi nila hinahayaang masira para, ah, magkaroon sila ng income, kasi malaki din yung nakukuha nila sa turismo eh. Mm.
Mm. Oo. Tsaka, yung ano rin, ah, sabi mo nga, nakapalibot sila sa dagat. Ay, nakapalibot yung dagat sa kanila. Kaya isa rin sa pangunahing pinagkukuhanan nila ng kabuhayan, yung pangingisda, 'di ba?
Oo. <chuckles> Hmm. Oo.
Mm.
Kaya, marami din pero mahirap daw mangisda do'n. Magagaling daw talaga yung mga mangingisda do'n, kasi mataas daw yong alon. Pero, sobrang dami daw, kasi bihira lang daw nagpupunta banda do'n eh.
Hmm. Hmm, gano'n? Nakapunta ka na ba do'n sa Batanes?
Hmm. Hindi, pero pangarap ko.
Ah.
Natatakot kasi akong mag-isa, eh. 'Pag naghanap naman ako ng kasama, eh, siyempre medyo mahal 'di ba, kasi yung eroplano pa lang, oo. Ganiyan. Samahan mo 'ko. Joke lang. <laughs>
Oo, malayo. Mm, m <laughs> Sige, why not? <laughs>
Tara na, mag-book na tayo.
Pero, mag magaganda ba yung mga beach nila do'n o ku may mga beach ba gano'n?
Ano daw? Mag
O, mga bundok lang?
magbabangka ka para makapunta ka do'n sa mga ka kasi parang may mga isla-isla din do'n na malapit do'n. Ta's do'n yata yung mga beach.
Ah, okey.
Kasi yung sa Basco, yung beach nila do'n yung alam mo yung mga may bato sa gilid, walang masyadong buhangin.
Tapos, um Oo. Ah, okey. Siguro gano'n nga talaga sa lugar nila 'no. Yung, maraming bato kasi gawa na rin nga nung panahon, ta's maganda yung nabanggit mo kanina 'no na, ano masyadong parang, ah, secluded oh, onti lang yung mga taong nakakapunta do'n kaya, ayun, ah, napapanatili talaga yung mga kultura nila at yung tao, 'no?
Oo. Ano nga daw eh, tawag nito 'yung mga ano dun 'pag umaalis sila tapos bumabalik sila, grabe daw talagang wine-welcome sila nung mga Ivatan. Tapos kakaiba 'yung pagkain nila kumpara dito, Iba 'yung parang sinigang nila.
Hmm. Ano 'yung mga pagkain nila?
Ano, eh, halimbawa ang sinigang nila parang may dahon ng saging gano'n, nakalimutan ko 'yung kung pa'no eh. Pero tingnan mo 'pag nakita mo sa Google ibang-iba sa mga
Oh?
usual na kinakain natin.
Ah, ganun ba. Kaya siguro gusto mong pumunta kasi para maranasan mo 'yung ibang kultura nila 'no, kasi ang interesting nga, nakakapukaw siya ng interes at atensyon kasi na-iiba talaga siya dito sa pamumuhay natin, 'di ba.
Oo, parang, um, maginhawa, ang kaya lang sabi nila 'yung iba dun umaalis dahil nabo-boring na sila. Parang nagsawa na sila sa tahimik.
Mhm.
'Tsaka para daw makakilala sila ng ibang tao.
Masyadong Hmm, masyadong mapayapa siguro. Pero parang base rin sa mga sinabi mo, ang naiisip ko sariwa talaga yung hangin nila kasi napapalibutan nga sila ng mga natural na yaman, yung mga puno, ganyan. Ta's bundok, ta's paligiran pa sila ng dagat, ng tubig, 'di ba?
Oo. Lagi ko ngang pinapanood sa ano, eh, sa social media yung mga video ng ano, eh, tungkol sa Batanes. Tapos minsan 'di ba merong mga drone. Ta's makikita mo talaga yung kabuuan. Sobrang green, tapos ang linis ang daming mga baka-baka sa gild-gild, pero 'di nila pinapansin yung mga tao. <chuckles>
Hmm. <giggles> Oo, pero ano kaya? Pa'no kaya nakakatulong yung heograpiya ng Batanes sa pagpapanatili ng kultura nila at tradisyon bukod sa mga nabanggit natin kanina.
Hmm. Siguro ano, um, hindi s dahil konti lang yung contact nila sa, ibang mga tao, mas hindi gano'n ka nakapag-exchange ng, kultura. Kung minsan nga daw mas malapit pa sa mga taga ano, eh, Taiwan, yung mga, indigenous ng Taiwan yung kultura nila, kasi do'n daw sila galing. Ayan. Tapos mm. Nag-develop na lang sila ng sarili nilang, parang culture. Ayun. Tsaka dahil nga ano, nakakatakot pumunta do'n kasi malakas 'yong alon ta's malayo din.
Ah. Ah, gano'n ba? Ah. Mm, nga.
Sila-sila nalang siguro yung nagkakaintindihan, kaya hindi kaya gano'n na parang, um, napapasa nila sa mga anak nila, nakikita no'ng mga anak nila yung ginagawa nilang kultura. Yung mga kumbaga mga tradisyon nila, napapasa pa do'n sa mga bata kasi, hindi naman din lu lumalayo yung mga bata. Yun at yun lang din yung na-i-expose sila, eh, or yung exposure nila. Kaya napapanatili nila yun.
Hmm. Hmm. Oo. Hmm.
Mm.
Ganun.
Ikaw ba, gusto mo din ba pumunta sa Batanes?
Oo, parang gusto ko rin maranasan yung ganun, sariwa yung hangin tapos tahimik at yung mga tao, ah, welcoming, ganun katulad na sabi mo kanina. Tapos ayun, yung gusto ko rin mararanasan yung kultura nila, malaman kung ano, paano sila naging matatag kabila ng mga nararanasan nilang pagsubok katulad ng, ah, pag-ulan ganun, di ba? Kasi di ba yun talaga yung ano, eh, parang kapag inisip mong Batanes, ang una mong maiisip yung mga bahay na matibay na gawa sa bato dahil nga lagi silang naapektuhan ng bagyo.
Oo, tsaka gusto kong makausap yung mga tao sa kanila. Ano kaya yung mga pananaw nila dito sa mga nakatira sa'tin, mga ganun.
Mm. Tapos may nakita rin ako na sabi raw yung mga tao doon, eh sobrang malapit sa pamilya nila ta's nakatuwa lang na may mga ganun silang value ba kung baga. Ta's gusto ko rin maranasan yung mga tradisyon nila, yung mga kanta, gano'n, sayaw na ginagawa ng mga Ivatan, gano'n. Di ba merong mga ganun.
Oo, tsaka meron sin din silang, 'yon nga, mga sarili nilang cuisine, na naipapasa nila, naituturo nila do'n sa mga anak nila, ayan. Ang ganda talaga ng ano, family values nila, yung pang-intact talaga sila, tas araw-araw pa ang ganda ng tanawin. Kaya nagtaka ako bakit sila nagsawa, o baka 'pag ako naman nakatira do'n magsawa din ako. Sawa
Mm. Totoo. <laughs> Tsaka, sobrang lakas din daw ng hangin do'n.
Hmm. Talaga? Sabagay, mataas yata yon, 'no.
Oo. Oo, tsaka malamig nga, kaya gusto ko rin bumisita siguro, kasi ayun. <laughs> Napakainit dito.
Mm. Tapos Oo nga eh.
Kahit gabi na, ang init pa rin, 'di ba?
Oo, alam mo ba, tinitignan ko na yung mga ano, posible kong maging outfit 'pag pumunta ako do'n. Binibili ko na siya, pero hin wala pa akong ticket, kumbaga, pinaghahandaan ko lang, naghihintay lang ako ng tamang panahon para umatake. Umatake talaga.
Wow! <laughs>
Pa halos
Pero ayon, ah Ayon. <chuckles>
Bukod sag bak bukod sa Batanes meron ding mga malalapit do'n, eh, 'yung sa mga kar sa taa pataas na parte ng Pilipinas, 'no? Hindi pala na dami pala nating hindi na ano, 'no, nadi-discover pa. Ikaw ba pala travel ka ba?
Oo. Ako gusto ko talaga laging maglakbay. <chuckles> Pero parang kulang din sa ano, eh, oras, panahon, 'tsaka siyempre yung budget limitado lang din kaya, ayon. May mga ilan na 'kong lugar na napuntahan, katulad ng Cebu, Bohol, ah
Oh. <chuckles> Wow.
Siargao, La Union.
Hmm. Ye Ang gaganda ng mga napuntahan mo. Ako ano lang mga Boracay, ta's mga Marinduque lang. 'Yung mga saktong budget lang. <chuckles> Kasi parang hindi din ako mahilig masyado sa beach, yon. Gusto ko talaga sa Batanes ever since.
Hmm. Hmm, ak Ah, okey. Gusto mo talaga yung ano, nature-nature gano'n, no?
Yes. Oo.
Mahangin, sariwa, payapa, gano'n.
Oo nga eh. Parang, eh, sana talaga makapunta ako diyan. Mababait naman daw 'yung mga tao dun, siguro naman okey kahit mag-isa 'no?
<chuckles> Oo, okey lang naman maglakbay kahit mag-isa kasi, para may oras ka rin para sa sarili mo makapag-relax ka ganun, 'di ba?
Mhm. Mhm. Sinearch ko nga kung maayos 'yung internet baka sakaling ano dun ako halimbawa magtrabaho. Puwede na daw, mabilis naman daw. Minsan nga daw internet ng Taiwan 'yung nasasagap nila.
Ah. Weh?
Oo, mas malapit yata ang Taiwan dun eh kaysa sa Pilipinas.
Totoo, ganun. Gusto mong dun na talaga manirahan?
Eh, hindi mag ano lang, parang siguro mga 5 hanggang 10.
Bakasyon. Hmm, okey. Alam mo maraming salamat 'no marami akong natutunan sa'yo tungkol sa Batanes na hindi ko alam noon.
Oo. Uy, ako din nagustuhan ko din 'yung mga naging insight mo patungkol sa Batanes. Ta's sana makapunta tayo dito, sa sa lugar na 'yan. <chuckles>
<giggles> Oo nga. Sige maraming salamat, paalam.
Ako din hanggang sa muli. Thank you. Paalam.